ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะค่ะ ส อันนี้สามีเป็นคนแนะนำเนาะว่า ถ้าเกิดว่า เราเองเนี่ยนะคะ เหมะ แบบมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน หรือมีเรื่องปัญหาค้าง คา ใจกัน อย่างเงี้ย หรือมีแบบไหนที่อยากจะให้ปรับหรือแก้ไข อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะมี ต้องมาคุยกัน อาจจะไม่ทุก ทุกวันก็ได้ อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง หรือว่ามีการประชุมกันเดือนละครั้งก็ได้ค่ะ
อือ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้อ
ให้เรา เก็บ ข้อมูล ไว้ นะคะ แล้วก็เอามาคุยกันให้เป็นประเด็นแบบจริงจังอะค่ะว่า มีแบบไหนที่เราคิดว่า อืม เราควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะ หรือว่ามีเรื่องไหนที่มองว่า มันจะต้องแบบได้รับการแก้ไข แต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นเรื่องเร่งด่วน อันนี้ก็อยากจะขอเวลาค่ะว่า ขอคุยด้วยหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ แบบให้ ให้ จะทำให้สถานการณ์มันเป็นเรื่องที่จริงจังที่จะต้องคุย อย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม นั่นก็แปลว่า โอเค คุณมีเรื่องอะไร ก็แล้วแต่เนี่ย ก็เหมือน เหมือนกับ โอเค เราอาจจะมีการประชุมกันเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน แต่ว่าถ้ามีเรื่องเร่งด่วน อะไรเงี้ย เราก็สามารถแบบเหมือนกับพูดคุยกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอการประชุมราย ว รายเดือนหรือรายสัปดาห์ก็ตามเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แค่อาจจะถามว่า ติดอะไรอยู่หรือเปล่า หรือทำอะไร อยู่ไหม? นะคะ ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านด้วยกัน ก็ตาม แต่ว่าบางทีงานของเขาอะเราก็ไม่รู้ว่า เขาอาจจะใช้สมาธิอะไรอยู่นะคะ หรือแม้กระทั่งว่าเขาเล่นเกม บางทีเราอาจจะมองว่าเป็น เป็นเรื่องแค่เกม แต่ว่าจริง ๆ อะค่ะ เขาอาจจะ เขามีความสุขแบบนั้นเรารู้อยู่แล้ว แต่ว่าเราอาจจะ ต้องขอ ขอเวลาเขาอะค่ะว่า อืม ตรง ติดตรงนี้ไว้อีก 10 นาทีได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย อาจจะขอ ขอเวลาเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ เพราะว่า อย่างเรามองว่า การสื่อสารน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ยิ่งพูดคุยกันตรง ๆ แต่ถ้าเกิดว่า เราเพิ่มการให้เกียรตินะคะ แล้วก็ความจริงใจบวกกับความชัดเจนที่ตรง ประ เด็น มันก็จะยิ่งเพิ่มความรู้สึก แล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
อือ ๆ อืม อืม อือ ๆ อืม อา ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนที่แบบเหมือนกับจะเริ่มแต่งงานกับคุณสามีได้ไหมคะ? คือ <chuckles> โอเค คือช่วงนั้นน่ะก็แบบเหมือนกับ เอ่อ คุณก็แบบเหมือนกับยัง เป็นโสดเนาะ ไม่มีใคร แล้วรู้สึกว่า การที่แบบเหมือนกับก้าวเข้าไปสู่ชีวิตคู่เนี่ยค่ะ มันเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยเยอะไหมคะ?
อืม ค่ะ